え、それがすごく辛かったんですね、そん時に。で、だから旦那さんはそうなんですよ。だからいつでも、なんか、たす無理な時は助けてって、なんか言って言ってねって、で、なんか、自分は男だから、そういうあんまり、あの、うまく気づいてあげれないって言ってたんですよ。<laughs>
ああ、それ辛い。うーん。 うーん。 ああ。<laughs> なるほど。<laughs> うん。いや。
はい。だからまあそうだよなって思いながら。はい。
ああ、なるほど。いや、でも、なんか、すごい素敵な夫婦ですね。うん、ま、でも、ねうん。ちょっと一個なんかか聞いてて思ったのは、やっぱり赤ちゃんが生まれて、ま、ちっちゃくて、ま、4か月しか経ってないっていうことなので、あの、やっぱりね、あの、ミルクとかをやっぱりあげたりして忙しい時期だと思うので、なんか一般的に言ったらもう、あの
そうですよね。なんうんうん。 はい。 はい。 そうですね。
なんだろうな、もう、も赤ちゃん、ま、赤ちゃん、まあ、赤ちゃんの対応も分担しなきゃいけないし、でも旦那さんの方がフルタイムで、ちょっと夜とかは、あの、ね、面倒見れないとかだったら、やっぱり家事に関してはもう9割ぐらいはもう旦那さんに任せちゃうのが、あの、客観的ってか、一般的に見て、赤ちゃんが生まれたての時期っていうのを考えたら、もう家事はもう旦那さんに任せた方がいいぐらいの感じですよね。で、それでさらにうん。ほとんど自分がうん。あ、そうですよね。うん、なんか、そうだと思いますね。うん。
はい。 はい。 そうなんですよね。はい。 任せちゃう。うんうん。 はい。 はい。 そうですよね。 うーん。そうですね。 それはよくみんなから言われますね。うんうん。 ですよね。で、なんか、旦那さんも、なんか、だ育休6か月ぐらいあるんですよ。<laughs>「そのための育休だからね」って言ってくれてるんですけど、なんか、全部自分でね、やろうとしちゃうね、ほんっとに私がが、助けを求めれないくせで、なんか、あの、洗濯物とかもね、あの、やるよって言われても、いいい、なんか、無理にね、なんか、「あ、自分のやり方があるから、や、大丈夫だよ」とか言っちゃうんですよ。全然ないのに。なんか、<laughs> そうやってそうなんですよ。で、助けを、なんか、否定してしちゃうというか。
おお、すごい。うん。 ああ。うんうんうん。 ああ。うんうんうん。 ああ。<laughs> ええ、なるほど。 ああああああ。うんうんうん。
そうなんですよ。ほんとにいいことないです。自分にとってそれは。